Ayun. Oh, kaya naman pala exciting din. At saka parang ginagastusan talaga siya, no, tsaka maraming nakikipag-participate na talaga namang maeenganyo ka din na mag-participate. Baka ah, nakasali ka na ba dito sa festival na 'to? Parang naging parte ka na ba nung selebrasyon na 'yun, or nasa likod ng production ng isang ano, sumasali sa kompetisyon? Hmm.
Yeah Ah, okey. Ako ano, tamang ano lang, tamang enjoy lang, tamang nood lang, oo. Kumbaga, ayoko ayokong mapagod sa ano, sa sa ad di Diyos ko do'n sa ano, pag-i-street dance competition, parang di ko kaya yung ano, magbitbit-bitbit ng mga props diyaan, maging propsmen o magsayaw-sayaw diyaan sa kalsada napakainit tapos alam mo yun, malaking, um, malaking salute talaga do'n sa mga dancers, 'no. Kasi alam mo, ’yun, hindi lahat ’yun, ano, mananalo. So, siyempre, ’yung dedication pa rin nila do'n sa, ah, ginagawa nila, eh, na talagang ma-a-admire mo pa rin, kasi siyempre kahit mainit, ganyan, tuloy pa rin nila, turu tuloy pa rin sila do'n sa, ah, street dance, ano, competition na yun, di ba? Oo.
Ah, tama. <laughs> Talaga? <laughs> Tingin lang. <chuckles> <laughs> <laughs> Hmm. Oo, tama, don't worry, malaking tulong na yung ano mo, yung suporta mo, yung pagchee-cheer mo do'n, di ba, sa araw ng pista, at ang nag importante diyan, nakikipag-celebrate ka, naaalala mo pa na yung pinagmulan mo, di ba, nakikiisa ka do'n sa ganitong celebration.
Oo. Yes. Oo. Siguro oo, tama. Siguro yung inaabangan ko din minsan yung mga artista na, ano, mga ni mga dinadala nila, from mog ano, from Metro Manila. Minsan, kunyari, kapag gusto mo yung artista, makikipag-ano ka rin, kunya-kunyariang ano, "Eh," gano'n-gano'n ka rin, sigaw-sigaw ka, <laughs> ganyan-ganyan. Nakiki nakiki oo, nakiki-cheer ka, nakikitili ka, kahit hindi ka naman masyadong nanonood ng mga movie niya, mga gano'n, kasi iniimbita. Yes, ini inim ano kasi is iniimbitahan silang maging judge ng mga, ng ano local pageant kapag, ah, pista. Oo, mayro'n din kasing mga local pageants.
Ano ba? Ayan pala, eh. <laughs> Nakikit nakiki-ano, nakikikilig, nakiki-cheer, hmm. At least personal nakita mo, hmm.